जी अ, मैं अभी अभी मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करते-करते अ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ज़्यादा जो झुकाव है और जो रुझान है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बिज़नेस करना काफ़ी अच्छा लगता है। अ, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से 3 साल मुझे हो चुके हैं जॉब करते हुए। लेकिन मुझे अ, कुछ भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा कुछ क्रिएटिव करने को नहीं मिल रहा है और कुछ अच्छा करने को नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मुझे अ, अंदर ही अंदर थोड़ी उदासी-सी महसूस होने लग गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है अ, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहिए, कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। अ, जो मुझे बिज़नेस में दिखता है और इसमें भी मेरा जो है अ, मैं इसमें करना चाहता हूँ। जैसे मेरा म्यूज़िक में ज़्यादा लगाव है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसी में करियर बनाऊँ और इसी को मैं आगे लेके जाऊँ। तो मैंने अ, अभी जैसे मैं जॉब अभी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अ, मैंने थोड़ी कोशिश भी की है कि किस तरीके से मैं इसको करूँगा। तो लेकिन मैंने अभी असमंजस की स्थिति में हूँ कि किस तरीके से मैं अ, आगे बढ़ूँ, मतलब क्या पहला कदम लूँ कि जिससे मैं बिज़नेस अपना जो है, अच्छे से कर पाऊँ? या अ, कोई जैसे मैंने अभी सोचा है कि मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलूँ अ, म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर अ, कुछ और जैसे कोचिंग सेंटर, म्यूज़िक अ, एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसमें अ, मैं बिल्कुल ये अ, आपसे ये बिल्कुल सलाह लेना चाहूँगा कि कैसे जो है, मैं अ, पहला कदम बढ़ाऊँ आगे और क्या-क्या बाधाएँ मुझे आ सकती हैं अ, अगर मैं ये काम करता हूँ और उन बाधाओं से निपटने के लिए क्या-क्या तैयारी मुझे करके रखनी होगी? जी?
हुँ, जी। जी। जी। बिल्कुल, देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या समस्या आ रही है आपको, क्या ज़िंदगी में अ, चीज़ें कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ना आपसे थोड़े से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी मैं समस्या बेहतर तरीके से जान सकूँ और बढ़िया-सी सलाह दे सकूँ। तो आप मेरे को बताएँ कि मतलब जो आप काम करना चाह रहे हैं, कोई लक्ष्य है आप क्या योजना है, किस तरीके का काम है वो? इस बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ।
जी। जी। जी। जी जी, बिल्कुल। मैंने अभी जो है, कोचिंग सेंटर अ, खोलने के लिए मैंने बिज़नेस अ, का मैंने सोचा है और इसमें अ, मैंने जो है, म्यूज़िक में मेरा ज़्यादा लगाव है, तो म्यूज़िक का कोचिंग सेंटर मैंने खोलने की सोची है। और इसमें अ, मुझे बट अभी इतना अ, इतना आइडिया नहीं लग पाया है कि इसका अंदाज़ा नहीं हुआ है कि कितना मेरा खर्च होगा या कहाँ पे मुझे ये इसको मुझे खोलना चाहिए या क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है? तो ये भी मुझे मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में हूँ। हालाँकि मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं कोचिंग सेंटर ही खोलूँगा और लेकिन उसका मुझे जो रिज़ल्ट है या उसका परिणाम है, कैसा रहेगा, उसके बारे में अभी मैं अ, कहीं न कहीं निश्चित नहीं हूँ कि वो जो परिणाम है, हो सकता है, वो नकारात्मक भी जा सकता है। अ, तो मुझे अ, इसमें समस्या ये हो रही है कि मैं कैसे जो है, ये अ, तय करूँ कि इसमें मैं बिल्कुल सफल हो जाऊँगा या ये मेरा निर्णय सही होगा या नहीं होगा? तो हालाँकि मुझे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है कि क्या मैं जो ये करने जा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से कोचिंग सेंटर मैं ओपन करूँगा, तो क्या ये सही है, ये मुझे करना चाहिए? तो काफ़ी लोगों ने मुझे अ, जो किसी ने बोला है कि सही है, किसी ने बोला गलत है, तो मैं उनसे पूछने पे भी बहुत ज़्यादा अ, असमंजस की स्थिति में आ गया हूँ कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है। तो मैं अ, अंत में मैं क्या करूँ? मतलब मैं अ, इसको करूँ या ना करूँ? लेकिन मेरा जो अ, अंदर ही अंदर मेरा मन कहता है कि मैं अ, बिल्कुल मुझे ये काम करना ही करना है। लेकिन कभी-कभी मुझे डर भी लगता है कि कभी मुझे अ, अगर मैं जो जॉब है, कभी ये भी ना छोड़ दूँ और मुझे काफ़ी भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए। जी।
जी। जी। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और ना बेहतरीन तरीक़े से आपने मुझे बताया है ये चीज़ों का तो मैं ना आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने पहले भी कोई ऐसा तरीक़ा अपनाया है? या फिर मतलब कोई बैकअप तरीक़ा हो आपके पास जो ऐसे अज़माया हो आपने? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी। जी। अ, जी वैसे पहले मैंने बिज़नेस तो नहीं किया है बिज़नेस तो मैं पहली बार ही करूँगा। लेकिन जो बैकअप है जैसे मैं अभी जो कोशिश कर रहा हूँ अ, कि मैं जो मेरी अभी जो जॉब से सैलरी आती है उसमें से मैं अ, खर्चे निकालने के बाद कुछ जो है अ, अमाउंट जो है वो मैं सेव करके रखता हूँ अपने बिज़नेस के लिए। अ, ताकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे पास जो है पैसे इकट्ठा होते रहें और जब मैं बिजनेस अ, शुरू करूँगा कोचिंग सेंटर जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें अ, जो शुरुआती अ, ओपन अ, खोलते समय जब भी हम अ, शुरू करेंगे तो उस समय जो खर्चा आएगा तो उस खर्चे के लिए मैं अपनी जो जॉब है उसमें से अ, सैलरी जो है धीरे-धीरे हर महीने थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी उसमें जमा करते रहता हूँ उस अकाउंट में। और यही अ, जहाँ तक मुझे लगा है कि अभी तक तो मेरा यही बैकअप है कि अ, फ़ाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा अभी मैंने कुछ बहुत बड़ा प्लान कोई अ, तैयार नहीं किया है।
जी। जी।
चाहे वो मार्केटिंग को लेकर हो या फिर अ, एम्प्लॉइज़ हो गए जैसे हम अ, कैसे हम काम करेंगे या फिर किस ज़गह पे हमें वो खोलनी है कोचिंग सेंटर तो ये सब चीज़ें अभी मैंने ह इनका निर्णय नहीं लिया है अभी तक। जी।
उम, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको क्या समस्या आ रही है। तो मतलब आपको किन-किन चीज़ों की बाधाएँ आम तौर पर नज़र आतीं है और किस तरह की आतीं है? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी, बिल्कुल। अ, सबसे बड़ी बाधा तो मुझे अ, पैसों को लेकर हो सकती है क्योंकि अभी मेरे पास इतना बड़ा जो है, अमाउन्ट इकट्ठा नहीं हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि इस पे लगेगा अ, शुरू करने में। जैसे मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउन्ट ओपन करने में भी लग सकता है, जब हम किसी जगह पे अ, लेंगे या मैं जैसे वहाँ पे शुरू करूँगा, तो वहाँ पे मुझे अ, रेंट भी देना होगा और एम्प्लॉइज़ भी रखने होंगे और पूरे का पूरा सेटअप मुझे जो है, एक अकेडमी के लिए जो बनाना होता है, वो सारा मुझे बनाना होगा। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। अ, लेकिन मैंने जो अभी मैं पैसे, जो धीरे-धीरे जमा कर रहा हूँ उस खाते में, वो मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं, तो सबसे बड़ा अ, मेरे सामने बाधा जो है, वो यही आ रही है और दूसरी बाधा है कि अ, मुझे अभी डर लगा हुआ है कि कभी मैं ये सब खर्चा कर भी दूँ और उसके बाद भी अगर मेरा कुछ अ, इनकम नहीं हुई वहाँ से, तो मेरा ये जो है अ, पूरे का पूरा जो पैसा है, वो एक तरीके से नुकसान में जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान मुझे हो सकता है। तो अ, मुझे ये सबसे बड़ी बाधा तो इस इस समय पे यही लग रही है। जी।
उम, जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ गया, आप किस तरीके की चीज़ें बता रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। तो बिल्कुल, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके पास, कितने समय का मतलब लगा लीजिए, एक है, आपके पास संसाधन है? इस बारे में थोड़ा-सा खुलकर बताएँ।
अ, मेरे पास अभी के लिए, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, शुरुआत से, तो अ, तकरीबन 2 से 3 महीने तक का मेरे पास है, कि अगर मुझे इनकम नहीं भी होती है, तो 3 महीने कम से कम मैं अ, वहाँ पे चला सकता हूँ और हालाँकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कि, कितना अ, खर्चा होने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने जो है, उसके बारे में सोचा है, तो वो जो है, 3 महीने अ, कम से कम मतलब मैं चला ही सकता हूँ। उसके बाद अगर अ, उसमें इनकम होती है, मेरे बिज़नेस, जो मैं शुरू करूँगा कोचिंग सेंटर। तो अ, अगर मुझे वहाँ से इनकम होती है, तो फिर मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर वहाँ से इनकम बिल्कुल नहीं होती है, तो फिर मेरा अभी तक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक मैं इसको चला सकता हूँ। तो मेरा अभी अ, बैकअप की बात करें, तो मेरा अभी यही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अ, कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैं कहीं से पैसों का और अ, अरेंजमेंट कर पाऊँ या किसी से माँग के या फिर कैसे भी, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक मैं उसमें सफल नहीं हुआ हूँ। जी।
बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको जो सलाह देना जा रहा हूँ, आप थोड़ी बेहतरीन तरीके से सुनेंगे तो आप ये
जी।
काफ़ी ना <coughs> अच्छा हो जाएगा। तो आप पहली चीज़ ये समझें कि
जी।
छोटे और आसान बैकअप विकल्प तैयार करने की तैयारी करें आप। जो ना मतलब, छोटी-छोटी चीज़ें कई बारी ना ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं ना जब, तो काफ़ी आसान हो जाता है, हमारे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना और चीज़ें बेहतर करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए ये चीज़ समझना कि क्या हमारे लिए बेहतर है। क्यों? अगर हम वो चीज़ नहीं स देखिए देखेंगे ना, तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी पे एक अलग तरीके का प्रभाव भी आएगा, काफ़ी हमारे लिए मुश्किलें भी बढ़ती जाएँगी और, लगा लीजिए अ, बहुत हमारे लिए दिक्कत का प्रभाव पड़ता जाता है। तो हमें थोड़ा अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से देखना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर है? क्या चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं? अगर हम वो नहीं देखेंगे ना, तो हमारी लिए व आगे जाकर दिक्कत आ सकती है और आप ना ये कर सकते हैं कि, छोटे-छोटे कदम लेते हुए, अपने लिए संसाधन बना सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आपके पास इतने, समय के लिए संसाधन नहीं है। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब आप इन चीज़ों का काम करने जाएँगे ना, तो हर इंसान को समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं है? अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो हमारे लिए ही तो दिक्कत है इन चीज़ों की। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों पे बेहतरीन तरीके से ध्यान दें। मैं कहूँगा कि अच्छे से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, बिल्कुल। धीरे-धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो, काफ़ी अच्छा प्रभाव भी बढ़ेगा, आपके लिए। काफ़ी चीज़े और अच्छी होंगी भी। मेरा तो यही मानना है कि इंसान को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूर चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं
जी। जी। हाँ जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। जी। जी बिल्कुल। जी। जी। जी ज़रूर। जी। हाँ जी। जी।
जो आपकी ज़िंदगी में आप सोच रहे हैं करने का, उसके बारे में ना जानकारी एकाग्र करने कि कोशिश करे, जितना हो सकता है आप जानकारी एकाग्र करेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए कि आप चीज़े बेहतरीन तरीके से कर पाएँ आगे भी। क्योंकि ज़रूरी हो जाता है ये जब हमारी ज़िंदगी उस हिसाब से चलने लग जाती है और काफ़ी प्रभावित हो जाती है ना। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। कैसे हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे, तो अच्छा होगा ही आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक, अच्छा मतलब वो निकल पाएगा कि जो आप करना चाहते हैं, उसे बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो देखिए मेरी तो यही सलाह है और आपको ना किसी की मदद भी माँगनी चाहिए, जिनका इन चीज़ों में ज़्यादा बेहतर अ, एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा अनुभव हो, तो आपके लिए भी बेहतर है, हर एक के लिए बेहतर ही रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है, जी बिल्कुल आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना के देखें, मेरी यही सलाह रहेगी।
जी। जी बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, जी। हाँ जी। जी बिल्कुल अ, काफ़ी अ, अच्छा लगा मुझे और काफ़ी अच्छा सुझाव आपने मुझे दिया है। और बिल्कुल जैसे अभी आपने बताया है कि किस तरीके से मुझे जो है अ, सीखने की ज़रूरत है और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है इसको लेकर। अ, मैं बिल्कुल अ, आपने जो सुझाव दिया है, आपने जो सलाह दी है, इस पर कल से ही और जितना जल्दी हो सकता है मैं इसको अपने अ, जीवन में लागू करने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल जो है अ, जो मैंने सोचा है कि जो अ, फ्यूचर का जो मेरा प्लान है उसमें मैं ज़रूर आपकी सलाह जो है, उसमें लेके आऊँगा और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से लागू करूँगा। अ, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
बि